อ๋อ โอ้โฮ นี่แต่ละเมนูบอกมานี่เป็นเมนูยากสำหรับพี่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ย <chuckles> เออ
ใช่ ใช่ คือ คือ คือ คือเอาจริง ๆ อันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้คุณแม่เหมือนกันนะคะ คือเหมือนเขาพยายามให้เราทำกับข้าวเองเป็นน่ะ เหมือนหนูเป็นลูกคนเดียว เขาก็กลัวว่าแบบว่า เฮ้ย เดี๋ยวจะหากินลำบาก แล้วเขา เขาไม่กิน ข้างนอกเลย สำเร็จรูปเขาก็ เขาก็โอเคบ้าง อย่าง ย บางอย่างอะค่ะ อย่างพวก โจ๊ก สำเร็จรูป หรือว่า บะหมี่ อะไรอย่างเงี้ย เขาโอเค แต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นน่ะ เขาไม่โอเค อาหารแช่แข็ง เขาไม่โอเค เขาบอกว่า "ทำเองอะสบายใจ" แล้วเขาก็ เหมือน เวลาเขาทำกับข้าว เขาก็จะเรียกให้เราไปเป็นลูกมือ แล้วเหมือนเราได้วิชาตรงนั้นมาอะค่ะ ก็เลยแบบพอจะทำได้ หลายอย่างอะค่ะ แล้ว เดี๋ยวนี้ มันก็ง่ายด้วยอะค่ะ แบบเปิด เปิดดู ยูทูบก็ทำได้แล้วอะค่ะ
อะฮะ อา เออ อัน อา ดีค่ะ อือฮึ อ๋อ อ๋อ อือ ๆ อืม ค่ะ อืม ๆ ๆ อืม ๆ ๆ อืม อ๋อ อืม เห็นด้วย อือ อืม อืม ดีจังเลยค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ เออ ๆ ๆ เข้าใจ แต่ทางเนี้ยเปิดดูยูทูบก็ยังทำไม่อร่อยค่ะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ก็ทำเหมือนเขาอะนะคะ ก็ยัง ก็ยังไม่ได้อะ แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปริมาณวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์อะไรเท่าเขาก็ได้ เพราะว่าบางที บางอย่างเราก็หาไม่ได้ อืม
ใช่ ใช่ อันนี้ก็ อันนี้ก็เกี่ยวนะคะ อันนี้ก็ เกี่ยวนะคะ บางอย่างแบบ แค่ซอสคนละยี่ห้อกันแล้วอะ รสชาติ ก็ไม่เหมือนกันค่ะ
อืม ๆ ๆ อา ใช่ ๆ ๆ อืม ๆ ๆ อา
ใช่ เคยแล้ว อย่าง อย่างปกติน้ำปลาที่บ้าน อย่างเงี้ย จะใช้อยู่ยี่ห้อหนึ่ง ใช่ไหมคะ ซึ่งยี่ห้อนั้นน่ะรู้สึกว่า ใส่นิดเดียวอะมันก็เค็มแล้ว คราวเนี้ย รู้สึกว่า มันแพง แล้วเราอยากประหยัดค่าใช้จ่าย พอไปซื้อน้ำปลายี่ห้ออื่นมา มันไม่ได้อะแบบมันใส่ โอ้โฮ หนูใส่ไปเป็นทัพพี แล้วมันยังไม่เค็มเลยอะ
อือฮึ ค่ะ อะฮะ อืม อา อะฮะ อะฮะ อา อืม เค็ม เกิน อ้อ เหรอ? ไปอย่างงั้นเสีย เออ ๆ ๆ
ใช่ ใช่ค่ะ แต่แฟนเขาชอบ แล้วหนูก็เลย บอกว่า "ขอเรื่องกับข้าว ขออย่าง เดียว อย่ามายุ่ง เดี๋ยวจัดการ เอง" อือ
อืม อือ ๆ ๆ อืม อือ ๆ ๆ ๆ ๆ ค่ะ อา ๆ
ใช่ อือ มันไม่ได้อะค่ะ แล้วพอเหมือนเราใส่เยอะ เราควบคุมเหมือนโซเดียมไม่ได้อะเหมือนเรา ควบคุมแบบ แบบเหมือนสารอาหารไม่ได้อะค่ะ
อา ๆ อืม อือ ๆ ค่ะ แล้ว อา
อืม ใช่ ก็เลยแบบว่านี่มาก กว่า ขอ
อา
ส่วนใหญ่ก็ คือ ทำผัดกะเพรา ต้มจืด หรือ แบบว่า ซุปมิโซะ Hamburg หรือว่าลาบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่
ค่ะ เออ ๆ ๆ อะฮะ อา โอ้โฮ ซุป มิโซะ โอ้โฮ แต่ละอย่างน้องพูดมานี่แบบว่ายากสำหรับพี่ทั้งนั้นเลย แล้วช่วงเร่งด่วน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาเหนื่อย ๆ เนี่ยยัง ก็ยังเลือกพวกอาหารสำเร็จรูปช่วยบ้างไหมอะคะ?
ว่าง ค่ะ ค่ะ ก็ ก็ ก็กินนะคะ ก็กินปกติอะค่ะ อย่างเวลาแบบว่าแบบงานมันรีบ อย่างเงี้ย ค่ะ แบบว่าตื่นสายบ้างอะไรบ้าง เราต้องเข้างาน อย่างงี้ แล้วก็จะกินเป็นสำเร็จรูปอะค่ะ อย่างแบบว่า เอ่อ เข้าบ่อยสุดก็ต้องเซเว่นนะคะ แต่ว่า เออ มัน มันก็โอเค แต่ว่าเรารู้ เรารู้ตัวไงคะว่าเราอะไม่ได้กินบ่อย เราแค่แบบกินวันที่เร่งด่วนจริง ๆ เราก็พยายามแบบว่าช่วงหลัง ๆ ก็พยายามไม่เข้าเหมือนกันนะคะ แบบว่าอันไหนที่เรารู้ว่า เออ พรุ่งนี้อะเดี๋ยวเราต้องรีบเข้างาน เราก็จะทำกับข้าวไว้วันนี้เลย แล้วพรุ่งนี้เราก็อุ่นกินเอา ก็โอเค ใช่ อย่างงั้นเลย เป็นอย่างงั้น แล้วทางพี่อะคะ?
อะฮะ อืม ค่ะ อ๋อ อะฮะ ๆ อา อืม อืม อือ ๆ เร็วสุด อือฮึ ค่ะ อา อะฮะ อืม ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อือ อือ ๆ ค่ะ อ๋อ โอเค ๆ